Como você dá seguimento a alguém, após um encontro breve?
Então, engraçado você perguntar isso, porque na verdade aconteceu isso comigo essa semana agora. Eh, eu tinha tido um breve romance no ano passado com um italiano, quando eu morei na Itália. E aí, do nada, um mês atrás ele mandou uma mensagem falando que ele iria estar na Espanha, ia estar perto onde eu moro, que eu moro em Portugal. E e se eu quisesse, ele viria a me ver, porque ele queria me ver. E aí eu f aí eu falei as e tinha sido semp super legal quando a gente se conheceu, tal. Só que a gente nunca na verdade tinha terminado. Assim, tipo, da última vez que a gente se viu, estava tudo bem, a gente tinha planejado se ver de novo, e e aí depois eu fique estava meio triste demais, quando ele me chamou, porque ele queria cozinhar para mim. Eu falei assim: "Ah, eu acho que eu não vou ser uma boa companhia para você, para você cozinhar tal, eu prefiro ficar sozinha" e meio que me despedi dele. Eu falei: "Ah, foi muito bom te conhecer, tal, tal, tal". E aí, a g
Hum. Ah. Tá. Uhum. Tá. Hum. Isso em Roma? Esse final aí que você contou, foi a última vez que vocês se viram?
Isso Nã Não, isso na Itália, no sul da Itália. E aí
Ah, não era Roma, era o sul da Itália, tá.
É, era Pulha.
Ah, tá.
E aí ele aí tá, foi a última vez que a gente se viu. Aí no perto do Natal, acho que a gente se falou de novo, ai eu falei assim: "Ah, se você ainda quiser fazer aquele risoto para mim, agora eu aceito". Aí ele falou: "Ah, então tá, depois do dia 15 de janeiro eu vou estar disponível, tal. Eh, eu te mando uma mensagem". E aí ele nunca me mandou uma mensagem, eu acabei indo embora da Itália, eu fui morar em Portugal.
<chuckles> Aham. Ah. Uhum.
E e aí tá. Passou esse tempo todo. Ele viu eu postando algumas coisas de Portugal. Ele perguntou onde eu ta perguntou se eu estava viajando, aí eu falei que eu tinha me mudado. Aí, meio que falou assim: "Ah, quem sabe dia eu não vou te visitar?" Aí ficou assim, eu não
Ah. Vocês não estão não mantiveram o contato. Era uma co uma coisa esporádica de Instagram, assim.
a gente se f É, a gente se falava muito pouco. Às vezes eu postava algu porque ele não posta nada. Às vezes eu postava alguma coisa, ele comentava e tinha alguma gracinha, assim, alguma coisa. E aí, tipo, na minha cabeça esse isso morreu, né. Porque, tipo, eu nunca mais ia na cidade dele, que é uma cidade muito específica, e se ele viesse pra cá também não ia ser uma coisa, assim, né. E aí, 1 mês atrás ele me mandou uma mensagem, falando se ele podia vir e eu falei: "Sim".
Tá. Ah. Aham. Hã. Tá. Uhum. <laughs>
Só que, tipo, aí eu falei: "Tá, beleza". Aí, ele chegou aqui em casa, chegou assim, eu tinha pensado em cozinhar pra ele, só que ao mesmo tempo, eu estava muito, muito nervosa, assim, eu eu não eu fiquei tã tão nervosa, que eu eu não consegui comer o dia inteiro, assim, de tão nervosa que eu estava. E eu estava querendo cancelar tudo com ele. Falei: "Ai, meu Deus, não quero ser homem aqui na minha casa". Ai.
Hum. Ah. Hum. Porque ele te mandou uma mensagem do nada, que ele estava na Espanha e que ele ia passar aí, mas ele ia ficar hospedado na sua casa? Ou ou não?
Não. Ia. Ele <laughs>
Ah, tá. <laughs>
Ele queria me visitar na minha casa. E aí ele não, ele não estava na Espanha quando ele me mandou; ele estava na Itália. Ele iria fa trabalhar, fazer um trabalho na Espanha, e aí ele, depois disso, ele ia tirar umas folgas e ele ia vir pra cá. E ele falou: "Dia tal, tal, tal".
Aham. Ah. Ah.
E aí, passou esse 1 mês, que foi há uns dias atrás, e aí ele chegou. Aí ele ch S era só uma mochilinha, assim, pequenininha. E aí só que a gente tinha tido uma conexão, assim, apesar de, eh, ter sido pouco tempo, sabe, que a gente se falou. Eh, mas, sei lá, essa coisa do
De mala e cuia na sua casa. <laughs> Sim.
não terminou direito, né? Foi uma coisa esquisita.
Ah, é porque teve um tipo um ghosting, né? Não respondeu, Então f não foi assim, ok. É.
Teve um ghosting, teve um ghosting. E É, e e eu lembro que ele f se justificou, falou porque ele estava em Milão. Ele acabou ficando por mais tempo. Mas, mesmo assim, se ele estivesse em Milão, se ele estivesse em Estocolmo, ele podia ter me mandado uma mensagem, né? Mas enfim, eu não falei nada sobre isso, assim. Eu fiquei bem quieta, eu não questionei nada, enfim, a gente não tinha nada mesmo. E aí, a gente ficou conversando muito. Ele chegou e tal. E foi bom porque eu não precisei cozinhar pra ele porque ele já trouxe comida, a gente comeu. Eh, ele trouxe vários presentinhos da Itália pra mim, assim, de comida que ele gosta. Eh, e aí a gente ficou conversando, conversando, conversando, conversando sobre várias coisas. E foi muito legal assim, né? Eh, só que nesse dia, eu acho que os 2 estavam muito nervosos, assim. Então foi uma coisa um pouco mais sem graça, assim. Mas ao mesmo tempo não.
É. Exato, sim. Uhum. Ah. Opa. Uhum. É. Uhum. Ah e <chuckles>
Eh.
Tá.
Mas teve um um uma coisa assim meio que ainda não estava 100% a vontade?
Ah, é porque é muito tempo, né? Janeiro, sem até, novembro até, sem se falar muito, né, e não é que mantiveram uma conversa constante, eram coisas esporádicas no Instagram, né, também.
É muito tempo, e É. É. Não. Aí tá. A gente, assim, ficou tal, não sei o quê, e aí não foi não tinha sido a mesma co a gente não ti não teve a mesma conexão, assim, de íntima, né, como a gente tinha tido na primeira vez, aí eu falei assim: "Ah, de repente a gente tem uma conexão mais de conversa mais intelectual assim.", porque a conversa até que estava legal mas a a conexão íntima não foi tão legal. Foi meio esquisito a gente parece que a gente foi muita sede ao pote, assim, e foi uma coisa meio, sei lá, foi não foi tão legal. E aí, eh, aí tá gi aí no outro dia eu tinha tirado um dia de folga pra pra sair com ele e mostrar a cidade, né, aí a gente dormiu acordou cedo, aí eu fiz um café pra gente, depois a gente andou na rua, depois a gente foi andando até um museu, assim, que fica em frente ao rio, então foi super lega aí a gente foi conversando e a gente ficou f mais de boa, assim, mais descontraído.
Tá. Ah. <laughs> Certo. Uhum. Certo. Ah, o fluxo da conversa estava andando bem, assim?
Estava. Estava desde o início, mas, assim, eu acho que a gente ficou mais leve assim já que estava com uma coisa mais de humor tal, já estava uma coisa, até mais íntima assim, aí já parecia que a gente estava com 1 ano de namoro de intimidade. E aí, eh, e aí a gente fic ele falou: "Ah, eu acho que à tarde talvez eu vou precisar trabalhar e tal", eu falei: "Ah beleza!". Aí a gente saiu andou pela cidade tudo, fomos num num tipo um ponto, assim, que dava pra se ver a cidade toda, a gente subiu em cima de uma igreja também que dava tinha um visual maravilhoso, a gente foi num num mosteiro que tinha comeu um tanto de coisa, depois a gente voltou pra casa. Eu falei: "Ah, eu acho que eu vou tomar vinhozinho, porque aí vai me dar um sono, eu vou tirar um cochilo e você trabalha.". Aí ele e e ele não bebe assim muito, não é de beber. Ele bebe super pouco. Ele prefere não beber. Ai ele falou: "Ah, eu eu vou beber uma taçazinha com você também então.". Aí a gente começou. A gente tomou uma taça, e aí a gente foi conversando e foi conversando, isso era tipo, sei lá, 13h. E acabou que eu não dormi, ele não trabalhou e a gente continuou conversando
Eh hum. Sim. Ah. <laughs> Uhum. Certo. Uhum. Hum. Tá. Certo. Hã. Tá. Aham. Uhum. <laughs>
e aí, a ele fa ele queria fazer a carbonara pra mim, né, que é o básico do italiano <laughs> e aí
Tá. Aham.
aí eu falei: "Ah eu vou gravar então essa esse essa receita, porque ele já tinha me ensinado uma vez, só que não deu muito certo. Ele falou: "Você precisa de prática você precisa gravar os passos tal não sei o quê". Aí a gente foi cozinhando juntos e aí a gente foi conversando mais e aí já tinha já tinha piadas internas entre a gente, enfim, várias coisas, e aí a gente comeu depois a gente ficou conversando até tarde ele ia pegar um voo de manhã cedo e aí a gente não dormiu e ficou conversando a gente criou maior conexão assim, né, eh
Sim. Tá. Uhum. <laughs> Foi dando liga. Ah. Sim.
aí depois chegou a hora dele ir embora, ele foi embora aí ele foi embora me deu o maior vazio, assim, então eu não sei, assim, meio como é que dá seguimento, tanto que ele foi mandar mensagem logo depois que ele chegou e aí ele falou que ele adorou o tempo que ele passou aqui. Bom parece que a gente era o era apesar de ser o 3º date parecia que a gente estava no número 30, foi a mesma sensação que eu tive também, mas ele mora na Itália eu moro em Portugal enfim como é que, né, fai
<laughs> Ah. Hã. Aham. Hã. Ah, tinha sido esse era o 3º date de vocês?
Esse era o 3 date, é.
Vocês tinham tido 1 date em Portugal só Oh, em, na Apúlia só?
2.
Ah, 2. Ah, esse terceiro contou esse estendido então, vocês tiveram o terceiro date. Ah, entendi.
É. É. E aí, eu não sei, assim, eu gostei. Eu depois que eu percebi, né, porque hoje eu fiquei menstruada, mas ontem eu chorei, assim, mas é porque eu estava meio sensível. Mas eu fiquei lembrando, assim, tal, eu fiquei baqueada mesmo com a situação, eu falei: "Gente, por que que isso acontece comigo, né, quando eu go" é difícil porque eu achei que a as borboletas do meu estômago tinham morrido, né, e aí eu vi que elas ainda estavam vivas.
<chuckles> Sim. É. Ah. Ressuscitaram.
É, e aí eu falei: "Caramba, por que que isso acontece comigo, né".
E as mesmas borboletas, você tinha sentido na primeira vez, no primeiro encontro na Itália ou não?
Eu tinha sentido, só que eu estava num momento de vida que eu estava um pouco mais desconfiada, assim. Ele titi apesar de ele ser um cara muito reservado, o biotipo dele, o jeito dele, ele é ele é muito bonito, assim, então eu achava que ele era um cara muito pegador, assim.
Ah. Uhum. Aham.
Então eu falei: "Cara, ele tá sendo super fofo comigo, ele está sendo legal, mas ele deve fazer isso com 459 mulheres, né".
<laughs> Tá. <laughs> Ficou com o pé atrás.
Então É, eu fiquei com o pé atrás. E ainda tenho também, um pé atrás, porque mas ele me contou um pouco mais da vida porque das vezes que a gente se encontrou, uma questão que eu tinha, que eu acho que é uma coisa de europeu, eles não se aprofundam muito sobre nas conversas, né, eles falam muito coisas superficiais, tal. Mas dessa vez que ele veio aqui, a gente falou mais da gente. Ele falou muito sobre política, a gente con falou até sobre feminismo várias opiniões, assim, que eu não ele falou sobre a vida dele, como é que é o dia a dia, então eu pude conhecer ele um pouco mais, assim, eu pude aprofundar. Então eu via ele de verdade, assim. Hum e e ele não bom, eu não se a não ser que ele seja um grande mentiroso, né, mas assim, ele não parece esse cara que sai pegando todo mundo, ele até contou que ele saiu dos aplicativos, que a gente se conheceu no Bumble, tal.
Uhum. Uhum. Hã. Uhum. Sim. Uhum. <laughs> Claro. Uhum.
Enfim.
É. Não, mas é muito pouco tempo também, até pra ter conversas mais profundas, mas as circunstâncias dele ter ido pra sua casa favoreceram maior intimidade, né. De passar mais tempo juntos em casa, né.
É. É. Sim, sim.
E aí, o segmento que vocês vão dar a esse segmento porque esse foi o segmento já, né. <chuckles> E e o segmento do segmento, qual que é? Vocês continuaram se falando por Instagram? Ele já voltou para a Itália? Mantiveram o conta
Ele já voltou pra ista Itália. A gente continuou se falando por mensagem, mas
Uhum.
eu não sei, assim, o que pensar, sabe. Porque
Sim.
é muito complicado uma situação assim, porque ao mesmo tempo que eu pe que eu também acho que é muito breve pra dizer alguma coisa
É. Uhum.
Ao mesmo tempo, eu não sei, assim, até que ponto ficar conversando com ele, e e continuar assim
Sim.
vai me levar pra algum lugar, sabe. E que lu e por que que eu tenho que esperar de algum lugar também, às vezes eu fico me questionando.
É. Hã.
Eu não sei se é uma pressão social, assim, sobre: "Ai, tem que, né, ao tem que alguma coisa". Mas foi tão legal já do jeito que foi, por que que eu tenho que esperar alguma coisa, né.
Hum. Não, é só porque realmente os encontros são raros, né. Quando bate o santo, quando tem qualquer tipo de conexão mesmo, ou de conversa ou física. É tão raro, que quando acontece as a esperança é que se repita, né. É normal.
É. Exato. É, normal assim, criar um pouco de expectativa. Então eu estou nesse nessa coisa assim, esse vivendo esse momento, porque ah, é difícil você se conectar com alguém, principalmente hoje em dia, nesse mundo assim, tão
E É. É.
raso, né. Sei lá.
Sim. E aí você fica meio que porque infelizmente ele mora em outro país, então ainda dificulta um ainda mais, né. Se morasse por aí, enfim, se fosse morar na mesmas mesma cidade, era um pouco mais fácil, mas essa distância também, não deixa muito simples a situação, né.
É. É. é. A situação fica um pouco
<laughs>
mais tenso, assim, e tipo, meio que também sem solução, né, porque, enfim. Eu percebi também que ele é um cara que gosta de viver numa cidade pequena. Ele é um cara que fica muito em casa
É. Uhum.
Eu não é que eu não fique tanto em casa, mas eu gosto de viver numa cidade não numa cidade muito grande, mas que eu tenha opções de sair quando eu quiser, de, tipo, pedir um delivery. Óbvio que e eu nem peço tanto delivery. Mas, assim, eu gosto de saber que tem um cinema. Não fui em nenhum cinema a há 9 meses. Mas, assim. Eu gosto de saber que tem um espetáculo, e eu já fui. Eu vou pelo menos 1 vez no mês, assim, em alguma coisa. Então, assim. Eu acho que é muito complicado, também. Sei lá.
Sim. <laughs> Sim. <laughs> Sim. Mas vai ver esse rapaz veio pra te dizer que ainda existem borboletas. E que outras e que, né. É só pra isso. Mas já é muita coisa, na verdade.
Exato! É só pra isso. É. Não, você sabe que eu você vai rir agora, né. Mas, assim. Eu me consultei com uma cartomante, eh, e ele tinha surgido, assim, no na consulta dela, sem eu falar. E aí, no final, eu perguntei dele e ela falou, assim: "Esse cara vai vir pra porque você tá muito ferida no amor, e ele vai te ensinar sobre o amor." Então, fu acho que é meio que isso mesmo que você falou.
Uhum. Ah. É. Que você ainda tem várias borboletas e que por mais que, inicialmente, você ficou nervosa e você falou que teve um constrangimento, se insistir um pouco, talvez, esteja um outro cara aí, que dá pra insistir e ser legal. Alguém que more, de preferência em Portugal. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história, viu. Adorei.
É. <laughs> Verdade. Por nada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima.